Senti, ma qual è la tua, uhm, forma di pasta che ti piace di più cu fare e mangiare anche?
La tagliatella sicuro: 1 perché è semplice, ehm, 2 perché mi piace sentire la la rugosità, sai quando la prendi in mano, che proprio penso: "Ma che bella cosa che ho fatto". Quindi la ci gioco, no, un po' e poi di la butto dentro, e e e faccio un bel sughetto, qualcosa.
Le taglia Ah. Ma senti, ma invece, mhmm, e appunto a proposito di sughetto: hai dei sughi, mhmm, ehm, preferiti, delle salse, insomma, preferiti per condir la pasta una volta che la fai?
Sì. Ah, secondo me la semplicità è è la regola, quindi, per esempio magari prendo dei pomodori, faccio una passata ehm, faccio una passata, poi con le erbe aromatiche, ehm, sul balcone ci aggiungo il basilico, quindi a me piace la semplicità. E e
Eh, certe volte enfe le cose semplici sono sempre le più buone alla fine, insomma, soprattutto se, ehm, ehm, se fatte bene di qualità, uhm, però hanno il loro sapore, ehm, e quindi hanno il loro perché, insomma.
Eh. Io poi ho anche un orto, quindi mi adatto. Ehm, avere l'orto, che è una cosa che ho sperimentato non da tanto, da 1 anno, ehm, mi ha insegnato a ad adattarmi a ciò che la terra mi dà.
Ah, bellissimo. Mh.